Конечно, они создают этот пробел знаний, тебе нужно обязательно заполнить, ты не можешь уснуть, пока не узнаешь, а что же там было. А в итоге смотришь, а ничего и не было, как всегда.
Мгм. А ничего и не было. И и ты или слушаешь и такой: хорошо, что, э, в "Ютубе" можно слушать на, там, икс на икс 1,5, там, и просто ты там быстро подс Но, кстати, тоже, мне кажется, вот это прослушивание информации, э, на быстрых скоростях- это не очень хорошо влияет.
Да. Ну да-да-да. Мгм. Да-да-да, мгм. Мгм. Ну, и вполне возможно. М, я тут не удивлюсь, мгм.
Но я, с одной стороны, думаю, мы быстро учимся улавливать информацию
Мгм.
и вычленять нужное. С другой стороны, мне кажется, это как, э, на быстрых скоростях, там, например, какая-нибудь головка этого, знаете, как, м, э, п патефона, она стирается.
Мгм. Алло. А, ну, не знаю, я буду переживать теперь за головку патефона.
<laughs> Я за свою голов я пока что только за свою головку переживаю. <laughs>
<laughs> Св за свою, как бы, да. Мгм, окей, да. Надо быть осторожными на на на 1,5 скорости, как бы, да.
<chuckles> Да да. Но, м, но вот
Надо снижать скорость. Ну, кстати, вот замедление- это тоже, э, способ, э, со сохранять эмоциональное здоровье. То есть, бра люди так разгоняют, а, свои скорости в движении
Мгм.
а им бы, наоборот, остановиться, оглядеться, ну. Тоже зачастую люди двигаются не туда
Мгм.
но не знают об этом, потому что они просто набрали большую скорость.
Это правда, э, они уже стартанули, и там там даже если они остановятся, они еще какое-то время, это тормозной путь будет, э. Ну вот я замедлялась тоже последние 2 года.
Мгм. Мгм. Да да. Мгм. Ну, это важно.
И и я, м-да, ну, поняла, что уже хватит, э, уже и Это очень, конечно, кр шикарно, э, дать время выдохнуть себе.
Мгм. Мгм мгм. М, безусловно, здесь я на вашей стороне. Ну, просто если вы после этого увидели какие-то другие перспективы, это же здорово, как раз вы перестроили и организм, и мозг, то есть на новую деятельность.
Ну это даже